Entendi, então essa é uma das situações que te deixa um pouco desconfortável, né, em em festas. Teriam outras situações, assim, que de igual maneira, também te deixaria um pouco ali desconfortável, já até com vontade de ir embora, algo assim que acaba te incomodando?
Sim. Não, acho que é isso mesmo, eh, é o fato de chegar numa festa e ninguém te conhecer e daí, eh, o dono ali da festa fica te apresentando, e as pessoas ficam perguntando. Você fica um pouco mais exposta, né, nesses eventos, assim, onde ninguém te conhece. Porque quando você conhece quem tá ali, ninguém vai ficar te perguntando sobre sua vida, né, onde você mora, quem é, tal. Falta perguntar quanto você ganha, né. Então, assim é então eu fico bem ansiosa, sabe, assim, e eu eu já não gosto também.
Aham. Aham, essas coisinhas. <laughs> Entendi, é e é chato também, né, porque, assim, eh, você percebe que é algo um pouco forçado, né. E muita gente que chega só pra puxar o assunto mesmo, mas que não tem interesse realmente em saber, eh, daquilo que tá perguntando, é pra isso, justamente, só tá ali para social, e você tem que ali, eh, entre aspas, né, mas fingir se fingir simpatia, eh, tá e da aquela risadinha, e aí vai lá, dá essas respostas e tal, é um é um pouco complicado mesmo. E aí, você tenta ali se enturmar, e aí você não sabe como fazer, você fica ali buscando.
É, só tá ali para social, né? Não é? É. É, os assuntos não são não são do meu agrado, ou as vezes, eh eh, não é aquela ligação, né. Porque quando você conhece uma pessoa, eh, que tem al algo em comum, né, e que vai te acrescentar alguma coisa, tudo bem, mas como quando é quando são pessoas que não têm o mesmo interesse que de que você tem, as mesmas atividades, não têm um hobby em comum, sabe, fica uma situação, assim, pra quê né? Por que que eu tô aqui? E eu sou muito prática, sabe, pra mim as coisas têm que ter um motivo, um porquê e um pra quê, entendeu? Se é só pra lazer, ah, é eu podia tá assistindo uma série que eu ia me divertir melhor. <laughs>
Aham. Sim. Aham. <laughs> E me diz uma coisa, você já tentou algum tipo de estratégia pra lidar com essas situações em festas assim?